A! Çok çok genel bir yerden girdin. Şimdi düşünüyorum. Hayvanın bakış açısından mı düşüneceğiz yoksa insanın bakış açısından mı düşüneceğiz?
Hı hı. 2 tarafından da bakabilirsin. Hatta, aaa, direkt empati kurarak onların, ııı, ağzından da konuşalım. Tabii ki.
İyi ki de. Ya Hadi bakalım. Doğru, doğru, doğru söylüyorsun. Güzel bir soruydu. Şimdi, normalde bizim evcil ha hayvan dediğimiz kısıma ne giriyor? Yani iletişim kurabileceklerimizi düşünürsek sadece kuş, köpek, kedi, değil mi? Hatta Avrupa'da genelde kuşlara bakılmaz. Kedi, köpek, ev ev hayvanları olarak daha çok köpek tercih ediliyor. O yüzden onların yaşam kalitesini düşününce şimdi kediyi bilmiyorum çünkü kedi biraz daha, eee, vahşi doğaya bıraktığında sanki kendi işini biraz daha halledebilirmiş gibi bir havası var. Öyle, "Aman canım, benim sana ihtiyacım yok." diyor. <chuckles>
Hı hı. Kediler. Daha çok köpekler. Hı hı. Hı hı. A! <chuckles> Halledebilir. Merak etme, o konuyu ben daha çok açabilirim, ııı, kedilere en küçük yaşlarımdan beri hep kedilerim vardı. Evet, 2 tane kedim var, ııı, şu anda yanımda. Onun haricinde 3 tane de, ııı, Türkiye'de var. Iıı, şu anda ailem ilgileniyor. Hı hı.
Senin kedin mi var? Güzelmiş. Güzelmiş. Ya, ba şimdi kedilere o yüzden bir şey diyemiyorum. Yani kediler hatta bir seferinde şey okumuştum, eee, köpekler seni köpek zannediyormuş. Yani kendileri, tür tür ayrımı
Hı hı. Kediler de büyük kedi, ııı, zannediyorlar. Hı hı.
Aynen, onla onlarda, ııı, farklılık oluyor. Yani köpeğin insanla kurduğu ilişki ile kedinin kurduğu farklı. Mesela şempanze kendinin şempanze olduğunu biliyor. Ya, insanın da insan olduğunu biliyor ama köpek, kedide bu durum biraz farklı. O yüzden köpeği düşünecek olursam şimdi, köpeğin köpek bizimle evrimleşmiş bir hayvan. Yani tamam kurtlardan ııı, soyu kurtlardan geliyor, doğrudur ama insanla ilişkisi sonucunda evrilmiş ve artık insanın yardımcısı hatta insana ihtiyaç da duyan bir insan. D vahşi doğada köpek tek başına pek bir şey yapabilir mi, bilmiyorum yani. Sürü olarak bir şey belki yapabilirler ama bir kanişin <chuckles> yaşama şansı yok belki de bilmiyorum. Boylarına göre çok fazla ses çıkarıyorlar. Senin kedilerin öyle mi?
Bambaşka. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Çok aynen. Hı hı. <chuckles> Aynen. 1 tanesi çok çok, u uysal, 1 tanesi, ııı, çok yaramaz. 2 kardeş olmalarına rağmen karakterleri, ııı, birbirinden tamamen farklı.
<chuckles>